Für viele beginnt der Tag oftmals mit 'ner guten Zigarette und 'n guten Kaffee. Also die Zigarette bin ich eigentlich nicht so der Freund von- absoluter Nichtraucher- aber den Kaffee. Welche Rolle spielt denn da der Kaffee oder das Koffein für den Start in den Tag oder für deine Energie?
Mhm. Ja, erst mal muss ich sagen, genau, ich bin auch ze gegen Zigaretten. Ich rauche nicht, genau. Ganz schlimme Sache. Ähm, Kaffee, ich sage mal, in Maßen ist es tatsächlich sogar gesund. In meinem Fall ist es ganz gut. Ich habe 'n niedrigen, ja, äh, Puls, ne? Also, ähm, von daher, äh, treibt mich das dann 'n bisschen an. <laughs> Ähm, das ist ganz, äh, praktisch für mich auf jeden Fall. Und, ähm, ja, so so 'n Kaffee am Morgen, das ist schon 'ne schöne Sache auf jeden Fall. Mhm.
Ja. Okay. Mhm. Mhm. Nimm nimm mich mal mit auf die Reise. Also der Kaffee am Morgen, das kann ja vorm Frühstück, nach 'm Frühstück, nachdem du im Büro angekommen bist oder irgendwo anders angekommen bist was passiert denn am Morgen, nachdem der Wecker geklingelt hat oder du wach geworden bist?
Mhm. Mhm. Also okay, Kaffee ist vielleicht nicht unbedingt gleich das 1. was ich trinke. Ich trink auf jeden Fall erst mal 'n Glas Wasser, weil ich Medikamente nehmen muss und dann, <inhales> ähm, trink ich auch gerne erst mal noch so tatsächlich 'n gesunden Vitamin-Shake oder so. Aber dann später, ne, so 'n bisschen also so als als drittes dann, würd ich sagen, kommt der Kaffee dran, ne? Ähm, das ist dann einfach so.
Okay. Okay. Vor vorm Anziehen oder nach'm anziehen?
Ähm, ja, also ich, äh auf jeden Fall zieh ich mich erst mal an, bevor ich was trinke, ja. <laughs> Aber das ist süß, ja. Also auf jeden Fall, ja, mach ich erst mal, ne, ähm, gemütlich. Das kommt dann so mit, ähm, ja, ich lauf erst mal Gassi tatsächlich, ne und dann
Okay.
Ja, solche Dinge genau, richtig. Da wird erst mal schön spazieren gegangen, also und dann, wenn ich zurück bin, bevor ich ich mach das gerne, bevor ich jetzt meine Arbeit am PC starte, <tsk> dass ich dann sage: „Okay, jetzt mach ich mir erst mal noch 'n heißen Kaffee davor.“ So richtig, äh, schön warm mit so 'nem Schuss Milch dazu. Und dann hab ich da so vom Bauernhof habe ich mir das geholt, weil, ähm, ja, die haben da so 'n nettes Pulver mit Zimt und Kakao für den Kaffee. Das die äh, das tun sie dir immer drüber. Ähm, da fragen sie dich immer, ob's du d ob du das haben möchtest bei uns beim Bauernhof. Und zufälligerweise haben die das ja auch verkauft, ne? Und da hab ich gesagt: „Super, das hol ich mir auch für zu Hause noch so 'n Schuss Zimt und Kakao drüber.“ Das ist lecker. Das, äh, wertet den Kaffee noch gleich noch mal so 'n bisschen auf. Und dann, ähm, ja, dann genieß ich, äh, einfach so 5 Minuten in Ruhe sitzen und noch den Kaffee trinken vorm Start.
Also du hast 'n Hund oder was? Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Wie machst du denn den Kaffee? Ist das Filterkaffee, also 'ne Kaffeemaschine oder ist das 'n Kaffeevollautomat, 'n Espresso? Wie gehst du mit der Kaffeebohne um?
Mhm. <breath> Also, momentan hab ich nur tatsächlich 'n ganz einfachen Instant-Kaffee, dass ich ihn wirklich nur, äh, aufgieße und fertig. Und da ja, und ich probier dann ab und zu durch natürlich, dass ich immer mal wieder 'ne andere Marke kaufe oder der eine schmeckt dann mal besser als der andere. Das ist dann einfach Zufall, ne? Ähm, aber wenn ich dann schon gekauft habe, dann dann ist es schon so, dass ich ihn dann erst mal verbrauche. Also selbst wenn er mir dann nicht schmeckt tatsächlich, dann muss ich da halt durch. Das ist dann halt so. <laughs> Ja.
Also diese Ah, okay. Mhm. Okay. Und welche Rolle spielt der Kaffee in dem Morgenritual? Du hast gesagt, de be bevor du anfängst, äh, den an 'n Laptop oder an 'n Rechner zu gehen, gönnst du dir den Kaffee. Spielt dann auch das Frühstück 'ne Rolle oder kommt das später? Welche hm
Ja, also Frühstück spielt bei mir nur am Wochenende 'ne große Rolle, weil da hab ich richtig Zeit, so richtig ausgiebig den ganzen Tisch voller, ja, ähm, <tsk> Essen, äh, zu dekorieren, ne? <chuckles> Da wird dann richtig lange gegessen und getrunken und da hat man ja viel Zeit unter der Woche, da trink ich momentan 'n leckeren Vitaminshake so 'n Macchiato Vitaminshake ist das mit allen Vitaminen und Mineralien. Und das ist dann mein Frühsch Frühstück, also fertig, ne? Und das geht dann auch ruckzuck und schmeckt super lecker und da, ja und dann, wie gesagt, äh, kommt dann später halt mal zwischendurch der Kaffee. Also, mittlerweile ist es so, dass ich aber eigentlich nicht öfter als 2 mal am Tag 'n Kaffee trinke. Das reicht mir dann auch. Soll ja was Besonderes sein und nicht so was, wo man jetzt voll runterschüttet. <laughs> Ja, also zu viel Kaffee ist ja auch ungesund, ne? Dann kriegt man ja dann auch Herzflattern oder so. Das ist, ja das wär nicht so sinnvoll, genau. Also, ich hab jetzt selber so 'n niedrigen Blutdruck, deswegen so 'n bisschen Kaffee, äh, tut bei mir sogar gut dann also ich sag ja auch so 'n bisschen, Kaffee ist ja auch gesund. Den kann man sich auch, äh, auf die Haare machen. Also, wenn man, äh, so Schwarztee zum Beispiel nimmt und Kaffee und so, ist das ganz gut für für, äh, Haarwachstum und so weiter. Also, Kaffee hat ja auch manchmal noch andere, ja, Zwecke oder Vorteile auf jeden Fall..
Mhm. Mhm. Welche. Mhm. Okay, und Ja, de Blutdruck steht, geht hoch, ne? Okay. Okay, jetzt jet jetzt machst du grad aber 'n Fass auf a an der Sei da muss ich 'n muss ich direkt reingehen. Ähm, du nutzt Kaffee für deine Haare. Wie wie machst du das?
<giggles> Ja. Ja. Also vorrangig eigentlich mit Schwarztee, da ist ja auch Koffein drin. Und dann, ähm, gießt man das auf, ne, also dass der Schwarztee eben ins Wasser geht und, äh, das Wasser kommt dann auf die Kopfhaut. Also, du kannst das auch noch mit Rosmarinöl zum Beispiel mischen und das dann auf die Kopfhaut, äh, machen. Das ist dann ganz gut, äh, um, ja, alles zu durchbluten. Und das ist nachweislich so, dass dann neue Haarfollikel entstehen auf dem Kopf und du dann dadurch mehr Haare bekommst, wenn du das ja, regelmäßig anwendest. Mhm.
Mhm. Ja. Ja. Ja. Okay. Okay. Und das und und und das passiert in in Form eines Shampoos, also unter der Dusche oder sind es dann geringe Mengen, die du verstreichen kannst über die Haare und du halt kein Handtuch oder irgendetwas brauchst?
Ja, das m machst du einfach nur auf die Kopfhaut drauf. Das mache ich dann einfach im Wohnzimmer. Dann ist es immer gut, du hast noch 'ne zweite Person da, die das einfach macht. Dann ist das so 'n bisschen wie Wellness, ne? Der andere macht dir das auf den Kopf und massiert dir das ein und du kannst dann schön genießen, ne? <giggles> Ja.
Okay? Okay aber aber du, ähm das ist dann ja jetzt nicht unter der Dusche stehen sondern tatsächlich im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer dann nimmst du also gerade deine Fingerspitzen vielleicht rein tauchen und dann ver ve reinmassieren?
Mhm. Ne. Genau. Mhm. Genau. Ja, richtig genau. Dann verteilt man das auf die Kopfhaut, setzt sich gemütlich hin. Und wie gesagt, das ist natürlich ganz praktisch. Es macht jemand Anderes für dich als man selber, aber man kann das natürlich auch selber machen logischerweise, ja. Mhm.
Ja. Ja, ja. Du du hast eben grad oder, äh äh, vor vor 'n paar Minuten hast du gesagt, dass du niedrigen Blutdruck hast und das Kaffee dir diesen diesen Turbo gewissermaßen anschmeißt. Merkst du noch weitere Auswirkungen des Kaffees auf deinen auf deine Emotionalität, auf deine ein auf deine Psyche oder oder auch körperlich?
Mhm. Mhm. Ach ne, sonst eigentlich nicht, weil ich ja sage: Okay, ne, so 'n Kaffee in Maßen ist gesund, ne? Das ist ja oft bei vielen Dingen so. Und, ähm und von daher ja spüre ich jetzt keine negativen Folgen oder so. Aber ich kenne natürlich andere Menschen, die die überhaupt gar keinen Kaffee mehr trinken dürfen natürlich, ne, wegen ihrer Herzgeschichte oder so. Aber ja, das ist jetzt bei mir nicht so. Ja, was ich toll fand früher immer diese alten Kaffeemaschinen, ne, die meine Eltern noch hatten, wo man so den Kaffee in den Filter rein tut, oben das Kaffeepulver und dann sickert es so ganz langsam durch und macht so schöne, ähm, Geräusche, ne? Und und genau. Ganz langsam verteilt sich dann so der Duft im Haus und und es landet dann in der Kanne, die auf 'ner warmen Herdplatte steht. So 'ne nostalgische Maschine habe ich auch noch, nur meine Kanne ist momentan kaputt. <chuckles> Ja.
Mhm. Ja. Ja. Ja, das kann ja auch positive Folgen haben, ne? Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Mit so 'nem Geräusch, ne? Ja, dies dieses Gluckern. Ja, ja. Ja, genau, genau, genau. Okay, w du hast vorhin auch gesagt, dass du nicht immer, aber sehr oft dann nachmittags auch noch mal 'n Kaffee trinkst. Ähm, was ist denn da der Anlass? Beziehungsweise, ähm, w wie entscheidest du: „Ich mache mir jetzt 'n Kaffee oder nicht oder keinen Kaffee heute?“
Mhm. Mhm. Also zuerst schau ich natürlich, äh, einmal, okay, zu spät darf's nicht sein, da kann ich tatsächlich nicht schlafen. Ähm, das ist doch 'n Faktor, den ich dann doch bemerke, ne? Weil du mich gefragt hast, merkst irgendwie, 'ne was körperlich? Tatsächlich, wenn ich zu spät 'n Kaffee trink, also weil ja, ich äh, manchmal achte ich nicht so drauf, dann ist es doch schon nach 18:00 und dann gönne ich mir noch 'n Kaffee. Weil ähm, im Sommer mache ich das ganz gerne so, dass ich morgens zwar eine ja, eine warme Tasse Kaffee trinke, aber den Rest schütte ich mich mir in 'nen großen Behälter und stelle das dann in den Kühlschrank, weil ich liebe kalten Kaffee zu trinken, so richtig schön eiskalt. Das, äh, schmeckt richtig lecker, äh, mit mit Milch zusammen natürlich, ne? Und so 'n kalter Kaffee mit Milch, das ist richtig lecker. Und, äh, so trinke ich den am liebsten im Sommer tatsächlich. Und dann kann's natürlich passieren, dass ich dann dieses leckere Getränk 'n bisschen zu spät trinke und, dass ich dann nachts doch aufwache und denke: „Oh Mist, ich habe den Kaffee zu spät getrunken.“ <chuckles>
Okay. Mhm. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ab wie viel Uhr ist es? Ah, okay, okay. Ja, ja. Ja. Okay. <laughs> Mhm. Mhm. Mhm. Dann geht der Blutdruck durch die Decke.
Ja, so 'n also 'n bisschen, ne? Und auf jeden Fall, äh, ja, sonst da nachmittags ist es dann so, ja, vielleicht ist man 'n bisschen müder, das Wetter ist dunkel. Und da kommt's drauf an, manchmal trinke ich meinen Kaffee dann, bevor ich wieder, äh, rausgehe zum Gassilaufen oder dann danach einfach, ne? Bev ja, je nachdem, wie ich gerade Zeit und Lust habe einfach.
Ja, ja, ja, ja. Mhm, hm. Trinkst du den Kaffee dann pur oder ähm, du hast gesagt, mit Milch, klar, aber auch gezuckert oder ungezuckert?
Auf jeden Fall ohne Zucker natürlich, ga ganz gesund, genau. Ja, das ist ja eklig. Zucker im Kaffee, pfui. <laughs> Für mich wäre das nichts. Wenn, dann eher, würde ich sagen, so 'n 'n 'n bisschen Kakao rein oder so mal. Aber selbst das ist mir eigentlich zu süß. Ähm, das habe ich 'ne Zeit lang gemacht, ähm, so 'n bisschen Kakao dazu rein. Aber ja, ich ich find, äh, so süß, das schmeckt nicht so gut. Dann, äh, lieber lieber dann jetzt gr momentan gut, habe ich 'n bisschen 'ne Zimt und Kakao vom hier vom Bauernhof. Das mache ich mir mal drüber. Aber sonst einfach so Kaffee mit Milch ist okay, mehr muss nicht sein. Also klar hätte ich so 'n so 'n Aufschäumer, ne? Das ist auch immer lecker. <chuckles> Manche haben ja so 'n Milchaufschäumer, dann so 'n schön Milch drüber, ja. Ähm, Sahne ist natürlich auch ganz lecker, ne? Am besten noch Sahne drüber. <laughs>
Ohne Zucker, okay. <laughs> <laughs> Ja. Mhm, mhm. Ja, ja, ja, ja. Ja. Mhm, da sind wir aber, mhm da sind wir dann aber, mhm, natürlich wieder im Kalorienbereich unterwegs, ne?
Ja, genau. Das ist etwas, was man nur einmal im Jahr machen sollte. <laughs> Genau.
<laughs> Okay. Ähm, de du hast ja auch die Wirkung vom Ko Koffein beschrieben, ne? Dass dann Blutdruck gesteigert wird und und es dich wach macht et cetera. Mittlerweile haben ja diese Energydrinks 'ne große Rolle, äh, gerade bei gefühlt, äh, sehr stark bei der jüngeren Generation, die vielleicht gar nicht so oft Kaffee trinkt, aber dafür viel Energydrinks. Wie ist deine Sicht auf Energydrinks, die auch mit viel Koffein arbeiten?
Mhm. Ja, weißt du, so was mag ich gar nicht. Viele trinken ja unglaublich gerne, äh, Red Bull zum Beispiel oder so. Ja, das ist überhaupt nicht gut. Also die Dosen sind eh schlecht für die Umwelt und dann noch, äh, dieses viele Koffein, furchtbar. Also, das kann ja auch sogar zum Tode führen, wenn man, dann dann zu viel davon trinkt, ne? Das wissen ja auch viele Kinder gar nicht. Also, das ist total gefährlich und ich finde, das, äh, ja, muss man auch wirklich, äh, de mit den Kindern darüber sprechen in der sei es in der Schule oder zu Hause. Die Elternhäuser, dass man da auch 'n gutes Vorbild ist schon überhaupt und damit erst gar nicht so anfängt. Ich finde das ist keine gute Sache. Diese Energydrinks sind gar nicht mein Ding. Lieber 'n leckeren, äh, Orangensaft trinken oder so, ne? Wirklich etwas, was äh was deinem Körper wirklich was Gutes tut einfach. Mhm.
Ja, genau, genau. Ja. Ja. Ja. Ich ich höre zwischen den Zeilen immer wieder raus, dass der gesundheitliche Aspekt eine große Rolle spielt beim äh, immer. Ähm, wie würdest du Kaffee da einordnen? Weil ab und zu sagt man ja immer so so kleine Sünden sollte man sich auch mal gönnen für die Seele.
Ja, immer. Mhm.
Wie streng bist du da mit dir selbst?
Ja, es ist ja so, dass Kaffee in Maßen tatsächlich gesund ist. Also, das ist ja auch schon so ärztlich bestätigt und bewiesen und so, das ist okay. Also ja, genau. Also von daher ist es ja dann keine Sünde in dem Fall, genau. Mhm.
Ja, ja, genau, genau, genau. Aber wie gehst du damit wenn du jetzt meinetwegen sagst: „Oh, heute, Mensch, ich hab richtig Lust noch mal am Nachmittag noch 'n 2. Kaffee zu nehmen und die Wirkung ich bin vielleicht super energetisch drauf.“ Ähm, hast du danach hättest du dann danach ein schlechtes Gewissen oder ordnest du wirklich dem Gesundheitsaspekt, ähm, deinen Koffeingenuss komplett unter?
Ja, also ich lass es erst gar nicht so weit kommen. Ich sage dann, mehr als 2 Kaffee trinke ich gar nicht am Tag. Ähm, genau, weil ich weiß, äh, sonst würde ich da so 'ne Grenze überschreiten, die vielleicht nicht mehr gesund ist, ne? Und von daher also ich bin sowieso schon jemand, der überhaupt ganz wenig Kaffeepulver tatsächlich benutzt. Ähm, genau. Und, äh, ja, von daher ist alles gut. <laughs>
Okay. Ja, ja. Was würde denn passieren, wenn du jetzt zum Beispiel 'ne Woche keinen Kaffee trinkst? Würdest du den den vermissen? Oder würdest du sagen: „Na ja gut, ist halt nicht passiert, kein Problem?“
Ne, nein. We Ich ich würde den tatsächlich nicht vermissen tatsächlich. Also ich ich denke, ne, ich dass ich den nicht vermissen würde tatsächlich. Ich glaube, ich würde eher, äh, 'n Orangensaft vermissen, wenn's den nicht mehr gäbe. <laughs> Aber den Kaffee, ich glaube, da kann man kann gut ohne Kaffee leben, tatsächlich. Es gibt Schlimmeres. <chuckles>
Okay. Also es ist dann gewissermaßen eine ein Ritual, irgendetwas, was dich begleitet, aber wenn's nicht da ist, hat es keine negativen Auswirkungen?
Ja, richtig. Mhm.
Okay. Hast du noch andere Morgenrituale, die du mit vielleicht mit dem Kaffee, ähm, verbindest oder die auf die du nicht so leicht verzichten kannst?
Hm. Nein, eigentlich jetzt nicht so. Ja, äh, der Kaffee ist natürlich schön warm. Wenn ich jetzt echt keinen Kaffee da habe, dann dann kommt einfach 'n Tee zum Einsatz. Die sind ja auch sehr gesund, da gibt's ja so viele verschiedene Richtungen und so. Und ja, so mache ich das dann. Mhm.
Mhm. Mhm. Ja. Ja. Wenn wenn ich gehässig wäre, würde ich sagen, irgendetwas für 'n Kopf. 'N Kaffee oder Tee zum Einmassieren, oder?
Äh, also <laughs> du bist süß. Okay, ja, ähm, genau. Ja, wunderbare Sache. Danke dir fürs Gespräch, gell. <chuckles> Bis zum nächsten Mal.
<laughs> Okay, wunderbar. <chuckles> Ich danke dir und werde mal schauen, was ich was ich nutzen kann. Alles Gute.
Ja, sehr schön. Tschüss.